لمّا بيحصل نقد زي كده وأحس إن هو نقد بنّاء أوي، لو أنا لو أنا فعلًا عندي
لأ، مش نق مش مش قصدي بنّاء، قصدي لو النقد نَفْسه بَقى جارح، بَقى قاسي يعني، بَقى ي
يبقى لأ، كده بَقى نقد هدّام. كده بَقى نقد هدّام مش بَنّاء. ومن شوية كنت برضه باحاول آآ، أتكلم معاك وأقول لك الفرق بين النقد البَنّاء والهدّام. النقد البَنّاء اللي دايمًا بيكون مرتبط بصوت، بطريقة كويسة وبأسلوب كويس، وفي نَفْس الوقت يكون بي يحاول على قد ما يقدر يقول لك مميزات، وفي الآخر يقول لك العيب اللي هو محتاجك أنت تصلحه، بحيث إن أنت الأول يحاول يفتح آفاق دماغك إن أنت تسمعه. إنما النقد الهدّام طبعًا النقد اللي هو بيحاول يضايقك أو يستغلك، أو يقول لك لأ، أنت غلط وي وفي نَفْس الوقت مش بس كده، ده يضايقك قُدّام الناس ويعت ويقول لك الموضوع الغلط ده قُدّام الناس كلها.
إمم. إمم. ما هو ر رد فعلك بَقى اتجاه الموضوع ده ب بتعمل معاه إيه بالضبط؟
باحاول على قد ما أقدَر أرد وأدافع على نَفْسي بطريقة كويسة وبطريقة لبقة، بحيث إن حتى لو هو أسلوبه بيبقى مش كويس، أنا باحاول أنا اللي أخلّي أسلوبي كويس علشان ال علشان يعني علشان أنا آآ، أكون أحسن منه، عشان أكون في نَفْس الوقت حتى لو هو
آه يعني مش بتتعصب مش بتتعصب ومش بتاخد موقف يعني ق قوي تجاه ال النقد ده.
لا، لا، ب إمم. لا، لا، مش باتعصب ولا باتضايق، قد ما أنا باحاول أوضّح له، وأوضّح للكل وجهة نظري. ولو الشخص ده مديري، في الآخر باعمل اللي هو عايزه. ما باتعبش دماغي معاه. إنما الشخص ده لو مش مديري، وأنا قادر إن أنا أ أقنعه برأيي، باقنعه برأيي. إنما المدير باقول له أنت عايز إيه في الآخر؟ يقول لي عايزك تعمل كذا، كذا. قُلت له اعتبره حصل.
إمم. تمام، يعني في الش في الشغل مش بت مش بتنزعج، ما بتاخدهاش بشكل شخصي، إنما في الحياة الع في الحياة ال
وما بازعجش إن هو ما ما ما ما أيوه طبعًا. لا، لا، مش باخاطر خالص. لا، لا، باقول له أنت عايز تعمل إيه؟ وهاعمل وهاعمله، واللي أنت عايزه هاعمله لك على طول ما فيش ما فيش عندي وقت الصراحة إن أنا أتناقش معاه، وهو أساسًا صاحب القرار الأخير. إنما لو مثلًا ما بيني وما بين أسرتي، وما بيني وما بين صحابي، والقرار مُشتَرَك، لأ، خلاص بنتناقش وبنحاول نوصل لحل، وفي نَفْس الوقت مش بامثل اللي أنا عايزه دايمًا. ده بالعكس أنا في بعض الأحيان بنبقى 4 مثلًا، و3 عايزين حاجة وأنا مش عايزها.
إمم. فعلًا.
بامشي معاهم على طول.